Ja, also, ich nehme 2 Sachen mit. Äh, also, du du meinst einmal, es muss kontrolliert passieren, also nicht, dass ich jetzt wirklich immer dahin gezogen werde, ne, und so richtig, ich sage mal, verzweifelt bin, um mal zu übertreiben, wenn ich einmal nicht drauf gucke. Und, äh, was ich jetzt ehrlich gesagt ehrlicherweise gut fand vom Gedanken, äh, dass ich das als Belohnung sehe, wenn ich was ge fertiggemacht habe. Also, ne, das das ich glaube, das greift auch ineinander dann, weil dann ist es ja kontrolliert, weil ich ja sage, ich gucke erst noch mal darauf, wenn ich jetzt meinetwegen das Angebot fertig geschrieben habe, wenn ich die E-Mail gemacht habe, ne, oder wenn ich irgendwie das und das telefonisch abgeklärt habe. Ich glaube, das ist ne, das ist kein schlechter Ansatz, weil dann drehe ich das auf 'n Kopf.
Mhm. Ja. Ja, genau. Ja. Genau. Damit konditionierst du halt dein Gehirn auch sehr gut.
Genau, dann habe ich auch, glaube ich, weniger Schuldgefühle und gleichzeitig bin ich jetzt nicht so 'n Suchti, sondern es ist dann mehr so, ne, dieses so, es ist ja 'ne Belohnung, ne, und, ähm, das ist 'ne gute Sache. Und ich ich kann damit, ne, umgehen und das kontrollieren. Ne, auf jeden Fall guter Tipp. Ähm, nehme ich gerne mal mit. Ähm. Ja, du gut, jetzt müsste ich natürlich, ne das ist jetzt, äh 'n bisschen weniger vom Handy an sich, aber auch, ne, Ablenkung gibt's ja auf verschiedene Art und Weisen, bei mir jetzt im Büro. Ne, es gibt auch die anderen Kollegen, die ja ohne Wand oder so halt neben mir sitzen und vor und hinter mir sitzen, weil ich ja im Großraumbüro bin. Ähm, und da ist auch noch mal, ne, ehrlicherweise 'n bisschen Ablenkung. Ähm, aber gut, die kann ich jetzt nicht in die Tasche tun oder die kann ich jetzt nicht irgendwie ausschalten. Das geht nicht. Ähm, ja, aber mit'm Handy ist das schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche, irgendwie, äh, Tipps, wo du s wo du sagst, das könnte vielleicht, also, einerseits helfen, damit umzugehen, aber vielleicht sogar 'n Schritt weiterzugehen und zu sagen, ähm, ich optimiere das so für mich, dass ich, äh, das vielleicht zu 'ner Gew wohnheit mache, die mir hilft, sogar noch mehr zu erledigen oder so.
Ja. <laughs> Auf jeden Fall. Das freut mich. Mhm. Ja, klar. <laughs> Ja, klar. <chuckles>